Ờ, mình hiểu rồi. Vậy thì, ờm, bạn có bao giờ bị cái cách này nó bị phản tác dụng hông bạn? Hay là bạn áp dụng mà bạn vẫn thành công, vẫn giữ được cái động lực để bạn đi ra trung tâm đó mà học á?
Ừm, ngưng thật ra thì, à, chưa bao giờ mà bị phản, a, gọi là, tác dụng, la thì nó nó chỉ là chậm thôi. <clears throat> Ờ, tức là nó sẽ ơ, cứ đôi khi mà mình chán nản quá thì mình sẽ bị, gọi là, chậm quá trình thôi. Ví dụ như là mình dự định là 3 tháng là mình có thể là ờ, ví dụ như học tiếng Trung thì có thể là nâng trình độ HSK3 chẳng hạn. Nhưng mà có những lúc mình mệt quá đi, mình kỷ luật không tốt á thì mình sẽ bị kéo dài ra tầm 4 tháng, kiểu vậy.
À, vậy tính ra bạn cũng rất là tiếc cái tiền bạn đóng, đúng không? Ô kê. Ừm. Tốt nghiệp, ờ, ô kê. Ừm, ừm, ừm. Ừm, <tsk> chà chà, mình hiểu rồi. Nhưng mà cái cái động lực này, cái động lực mà, ờ, đóng tiền, xong ra trung tâm đi, thì chắc là nó sẽ thiên về cái phần là động lực dài hạn á. Tại vì, kiểu, 3, 4 tháng gì là mới, a, xong được một cái, a, mục tiêu của bạn, đúng hông? Vậy thì nha, ví dụ đang học đi thì cũng sẽ cần những cái động lực ngắn hạn, kiểu như, tự nhiên cái mất hứng, hay là hôm đó xong cái cọc cọc chuyện gì đó, xong cái hổng muốn học. Bạn nghĩ là bạn có cách nào để, ơ, ừm, ngay lập tức có thể là vớt cái động lực lên một cái cách, a, nào đó ngắn hạn hông?
Ừm. Đúng rồi.

Ừm, mới đầu á thì mình học á thì mình cũng không có những cái nguyên tắc gì đâu, nhưng mà khi mình học rồi, mà một thời gian sau mình không có, ơ, gọi là, tiếp thu được á, thì mình cũng có một cái phương pháp đó là <chuckles> mình, à, sẽ đi học, ưm, cái trung tâm rồi mình sẽ sẽ, gọi là, đóng nhiều tiền vô và tạo một cái lý do để mà mình học dễ dàng.
Vậy hả? Ờ, Hông có hiệu quả, đúng không? Ừm. Ủa? <chuckles> Một cái động lực này hơi lạ à nha. <chuckles> Ờ, tức là tức là mình muốn hỏi rõ là, kiểu như là, bạn ở nhà xong cái bạn tự học thì thì bạn hông có học được, cái, bạn phải quyết tâm là bạn đi bạn đi đóng tiền cho trung tâm, rồi bạn ra trung tâm luôn mới học được hả?
Ừm. Ừm. <chuckles>

Ừm, đối với mình á, thì mình có một cách đối với việc việc mà học ngôn ngữ thôi nha. Tại vì nếu mà mình học tiếng Trung á, thì mình, à, bắt đầu chán học nè, nhìn vô cái chữ thì cũng chán lắm rồi đó. Cho nên là mình sẽ chọn là mình suy nghĩ là lý do mình học tiếng Trung là mình muốn xem phim bằng tiếng Trung nè, giao tiếp với người Trung thì mình, ờ, bắt đầu là chọn những cái là kết hợp giải trí vô, á. Rồi xem phim tiếng Trung nè, gọi là, lên chơi game mà nói chuyện với mấy người, ờ, bên Trung Quốc á, thì cũng được nữa, nhưng mà mặc dù mình nói không không có giỏi lắm. <chuckles>
Ừm, ừm. Ừ, nhìn cái hình đó nhìn thấy chán rồi đó. Ừm. Á à. Nghĩ về cái cách bạn bắt đầu, đúng hông? Ừm, cũng đúng. Ừm. À, không sao, phải có thử thì mới mới mới biết chứ. À, tức là nếu mà mấy cái lúc mà, kiểu, mệt mỏi quá, xong rồi, kiểu, mất động lực ấy, là cái cách nhanh nhất là bạn sẽ vừa kết hợp giải trí, ờ, với lại học hành, đúng hông? Đó là cách cũng rất là hay luôn. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó, học học một cách t thụ động thôi chứ mà chủ động quá thì mình sẽ bị, gọi là, phản tác dụng á, khi mà mình cố gắng quá, cái mình cũng bị mất à. Cho nên là mình sẽ, ờ, giữ bằng cách là kết hợp với chơi game rồi này kia, dạ.
Ừm. Cũng chán thiệt, ừm. Quá cố đó, ừm. Ừm. Vậy hông biết là bạn có cái công cụ hay là cái thủ thuật gì để bạn áp dụng trong cái quá trình bạn học để bạn giữ động lực hông? Bạn có xài cái ứng dụng gì hông hay là, ờ, một cái cách truyền thống nào đó cũng được.
Ừm, trong quá trình học á, thì mình nghĩ là không nên, ơ, ép quá đâu. Ví dụ như là, ờ, mình học liên tục, liên tục vậy mấy tiếng đồng hồ thì chắc chắn là bị phản tác dụng liền, trong vòng 1 tháng là mình sẽ bị, ờ, chán nản liền. Cho nên là mình có một cái phương pháp đó là, ờ, sử dụng học bằng cái phương pháp là Pomodoro á, tức là học hai mươi lăm rồi nghỉ 5, á.
Ờ, bị xụi, đúng hông? À, cái đó cũng nổi tiếng nha. Ừm, ồ, bạn bạn thấy là cái cách đó nó OK hông? Dạng như là sau khi mà bạn nghỉ 5 phút như vậy á, là bạn tập trung hơn, bạn có động lực hơn, hay là bạn <chuckles> bạn bị nghỉ lố 5 phút hơn?
Ờ, thực ra thì cái này phải kết hợp với kỷ luật nữa nha. Thì đối với mình thì cái phương pháp này rất là OK luôn, nó giúp cho mình, à, học mà không bị căng não quá nè. Rồi mình có quy định là mình học trong vòng phải là 3 lần đi, 3 lần 25 phút là cũng được 1 tiếng 25 phút rồi. Đó, cho nên là, nói chung là mình không thúc ép cái việc mà mình học, mà mình để mà mình giữ được lợi cái cái cái động lực á. Chứ mình thúc ép quá đôi khi nó, ờ, bị vỡ luôn, kiểu vậy, ép quá thì bị vỡ, kiểu như là từ từ, từ từ thì động lực nó vẫn còn. Ừm.
Ừm, cũng đúng. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, cố cố cố quá à. Bị bể đê, cho nên là, kiểu như là, cũng cũng phải là để ý bản thân xíu, đúng hông? Có bao giờ bạn, ờ, ờ, duy trì động lực bằng cách là bạn tự thưởng một cái gì đó nho nhỏ cho bản thân hông? Tại mình thấy là nhiều người cũng áp dụng cái cách này á.
Ừ. Ừm, chính xác nha.